صح.
يعني أ فبس، فهي دي الفكرة. آآ ف فالقِيَم بقى، قِيَمنا إحنا اللي اتربّينا عليها دي محتاجة تتزرع جوّه ولادنا من صِدق، من الأمانة، من حُب الغير، من العَطْف على الصغيّر، من احترام الكبير. آآ أداب، الآداب كمان، آداب الاستئذان وآداب الحديث وآداب الجلسة أصلًا لمّا تكون قاعد وِسط حد كبير. أعتقد كل القِيَم دي الأجيال الجديدة بقت مُفتقدة ليها يعني م بقى مُختل
عندِك حق. إمم. فاهم. إمم، صح. آه، موضوع آداب الجلسة دوّة فعلًا، فعلًا يعني بتشوفيه اليومين دُول بقى منتشر جدًا؟ يعني زمان لمّا أنتِ مثلًا آآ أو أخوكِ مثلًا قاعد كده و ونايم وخالِك يدخُل مثلًا مامتِك تقوم مزعَّقة له، قوم اتعِدل خالك هنا أو قوم اتعِدل أصلِ ما ما تنفعش تنام كده قُدّام ع عَمّك والّا عَمِّتك، فدلوقتي الموضوع ده شايفاه بيحصل وهي حاجة بسيطة جدًا، شايفاه بيحصل والّا ولو عملتِ كده معاهم، هل هيستقبلوا دوَّة والّا هيشوفوكِ يعني حاجة غريبة وأنتِ جاية من عالم تاني؟
مع بُصّي، يشوفوني زي ما يشوفوني، بس أنا هافضل على قد آخِر وقت في حياتي أنا باحاول أوصّل لكم القِيَم والمبادئ المحترمة اللي أنا حاسّة إن إن المجتمع بتاعكم مُفتقدها. بقى ممكن يقولوا: "يا ماما أنتِ مزوِّداها أوي، أنتِ سبعيناتي أوي، أنتِ مش عارفة" يا قولوا زي ما أنتم تقولوا يعني. بس أ أ أنا باحس إن إن هييجيي وقت والزرع اللي أنت عامل تزرعه ده، آآ هيفرّع و و وهيبان، ممكن ما يبانش دلوقتي آه، يعني هو ممكن يكون مش باين فيهم دلوقتي، بس مع مرور مرور الوقت، هو ده كان فينا إحنا وإحنا صغيّرين يعني
إمم إمم. إمم. فهمتِك آه. آه، وهي وهت وهتشوفي حصاد يعني. إمم. إمم، إمم.
على ما أتذكَّر كن لمّا بابا يقول لنا حاجة مثلًا، أبسَط الأشياء، الأب لمّا كان بيمُر في البيت زمان كان يقول: "طفّوا النور، يا ابني أنت سايب النور ده قايد ليه؟" أنا لمّا بقيت أُم، بقيت أعمل نَفْس الموقِف مع الرغم من أنا زمان كنت باتضايق من بابا، "ما تسيب النور قايد يا عم الحج." <chuckles>
إمم، فاهم قصدِك.
يعني ف فده نَفْسه إحنا بنزرع فيهم، بس هم كمان هيطرحوا، بس في الوقت ال ال المناسب للطرح يعني.
عندِك حق فعلًا. شايفة بقى إن إن إن إزاي تنقلي ال ال القيمة ديّة ليهم أو أو السلوك ده ليهم إزاي والجيل ده بقى مختلف؟ يعني هل بتلاقي مثلًا آآ بت بتتعاملي إزاي مع المغ مع الاختلاف دوّة؟ هل هو بالنسبة لِك يعني حاجة يعني حاجة صعبة إن أنتِ إن هو مختلف عنِّك وإن أنتِ بت مش قادرة توصّلي له الفكرة آآ بتاعتِك عشان هو مش فاهم أصلًا لغة الحوار؟

بحيث آه، إن هم يشوفوا إن أنتِ بتعملي كده، فيقلِّدوكِ على طول، يشوفوا إن دي عادة عندِك. آه.
آه. هم بس بالضبط. هم بس مش هيشوفوا إن أنتِ بتصلّي قُدّامهم، هم هيعرفوا إنِّك بتصلّي فهيخفضوا صوتهم، فهي ف يعني هيحترموا آداب الصلا اللي أنتِ أقمتيها قد قُدّامهم، هم كمان هي ال فيه منهم اللي قلبه هيهِئ كده، فهيقوم يتوضّا وفيه اللي هيحس بالإحراج فهيقوم من مكانه خالص. فأنا عملت حدث من غير ب بلُغَة الصمت.
إمم، عندِك حق، فعلًا. إمم. إمم. أيوه.